آه يعني خدك واحدة، واحدة تدريجي لحد ما تقدر إنك تتخلّى وجسمك كمان يتعوّد على نسبة أقل من السُكّر اللي داخلة له، طيب ما ما فيش بدايل طبيعية من الأكل اللي إحنا بناكله تدّينا السُكّر طبيعي؟
بالضبط إمم. بالضبط إمم. لأ في. في في بدايل طبيعية كتير جدًا، وفي عصاير طبيعية مثلًا زي عصير القصب أو كده ده بيكون هو أصلًا مستخلص منه السُكّر، فدي من الحاجات المفيدة فعلًا اللي هي للجسم اللي أنت لو هتشرب مثلًا عصير حاجات Fresh حاجات من غير سُكّر دي بيكون فيها سُكّريات كافية، الفاكهة ذات نفْسها فيها سُكّريات طبيعية مفيدة وكافية و واللي هي فعلًا ممكن ت تدِّيك اللي هي <tsk> السُكّر اللي أنت محتاجه بس في جسمك عشان يضبّط المود بتاعك.
حلو أوي، يعني حلو أوي إن أنت تسيب ال ال السُكّر ب بكلّ أضراره وتاخده من مصدره الطبيعي زي الفاكهة، زي العصاير زي ما أنت بتقول عصير القصب، جميل جدًا، و وكمان أعرف إن عصير القصب متداول جدًا في مصر، في معاصر للقصب كتيرة جدًا، فالموضوع سهل كمان مش هيبقى صعب عليك، طيب أنت بقى حسّيت إيه بالفرق؟ يعني أكيد بعد ما وصلت لدرجة إنك تاخد معلقتين كمان السُكّر، لأ كمان مش معلقتين السُكّر لأ أنت بتبدلهم بالسُكّر الdiet ف فنسبة السُكّر اللي بتخش جسمك الحمد لله قدرت توصل لنتيجة جميلة جدًا، الفرق العملي بقى اللي أنت عِشته بجد على جسمك، خصوصًا إنك راجل رياضي وبتتمرّن
إمم، إمم. إمم. بالضبط. امم. إمم. ال إمم بُصّي، آآ كان الأول كان فعلًا آآ التمرين السباحة بيكون ليه بيتقاس بال بالأجزاء من الثانية، يعني بأجزاء الثانية مش بالثانية.